Mmh mh. Oui, je comprends.
Au moment de au au moment de de de ces encas de de ces grignotages. Après heu, encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, il y a grignotage et grignotage. Manger une pomme est peut-être, heu, moins culpabilisant que de manger des gâteaux, du sucre, des et voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose, peut-être, qui qui te retirerait éventuellement, heu, cette culpabilité. Et tant qu'à faire, si tu as la possibilité de ne pas t'exposer, tu sais, de quand on n'est pas soumis à la tentation, on n'y cède pas. Donc heu, ces fameux petits gâteaux sur lesquels tu as une visibilité le matin à 10:00, peut être que ce serait intéressant d'éventuellement ne plus les avoir devant les yeux, tu vois?
Mouais. Ah ben, c'est clair. Mmh mh. Oui. <chuckles> Oui. Ouais. Ouais, il faudrait que je les cache, heu, voir, heu heu, voir tout simplement que je les que je ne les achète pas, en fait.
Les supprimer. Oui, c'est mais ça mais ça, c'est ça, c'est en fait, il rien n'est interdit, rien n'est mauvais en soi quand c'est pas fait dans l'excès. Donc si c'est 1 fois de temps en temps, tu as aussi quand même évidemment, voilà, le droit de te de te faire plaisir, donc, heu heu «supprimer» entre guillemets, non tu c'est c'est juste si tu as la possibilité de limiter, c'est c'est toujours mieux, mais ça reste une éventualité, tu vois?
Ouais, c'est ça. Mmh, ben oui, bien sûr. Mouais. On est d'accord. Mmh mh. Bah, disons que mon problème, c'est qu'à partir du moment, comme tu dis, où je les ai à côté de moi, heu, j'ai envie d'en prendre et que j'ai pas forcément, heu, beaucoup de facilité à me à me raisonner et à me stopper, je vais, heu, je vais en prendre trop, en fait. Heu, donc heu, c'est vrai que le ouais, ouais, ouais, tout à fait. Moi, c'est des quand je fais un craquage, heu
Ouais, c'est ça, le le piège, heu, c'est c'est c'est comme arriver à ne manger qu'un seul Schoko-Bons face à un paquet de cinq cents grammes, heu, bien sûr. <chuckles> Non, mais je comprends tout à fait.
mais voilà, c'est ça, exactement, c'est pas possible pour moi. <chuckles> C'est tout à fait ,heu, antinomique avec, heu, ma façon de fonctionner. Heu, en revanche, heu, la pomme, oui, oui, oui, je pense que je pense que c'est ou la ou la banane alors aussi, heu heu, ça, c'est un truc, heu, qui pourrait, hem, bah, qui pourrait me convenir, me satisfaire, en fait, tout simplement.
Et puis oui? Oui, et et puis, heu, aussi, heu, piste à explorer pour toi en tout cas, heu, c'est c'est quelque chose qui, heu, visiblement fonctionne chez beaucoup de gens, c'est de boire beaucoup, heu c'est c'est de bien s'hydrater. Si tu peux le faire, ça peut être quelque chose de de de de de en plus, qui qui qui, voilà, qui n'a rien de mauvais pour le corps et qui fait travailler les reins et tout. Donc, si tu peux le faire, ça peut être intéressant pour toi de penser à ce moment-là des fois, quand tu as faim quand tu as faim, de de de boire, heu, une demi bouteille d'eau, heu, ça peut ça peut paraître surprenant, mais ça fait du bien.
Ouais. Oui, mmh, c'est vrai. Oui. Mouais, tout à fait. Mmh mh. Ouais. Non mais tu as raison, heu, c'est c'est pour ça que je prends un grand bol de thé le matin, mais finalement, en cours au cours de la journée, heu, je bois beaucoup moins, j'y pense beaucoup moins, heu, donc heu, ouais, je vais essayer de remettre ça <chuckles> vraiment au programme, d'étudier la chose à fond. Et puis heu, je vais suivre tes conseils, là, augmenter un petit peu la la valeur du petit déjeuner, heu, et prendre la pomme, heu, en encas. Merci beaucoup à toi!
Mmh mh. Mmh mh. Super. Je t'en prie.